あの、ちょっと聞いていただきたい話がありまして
はい。
もしできたら、あの、何かアドバイスをいただければと思うんですけど。
あ、はい、分かりました。あの、じゃあちょっと、どんなお話ですか？お聞かせください、はい。
はい。 えっとですね
うん。
うんと、職場の友人なんですけど
はい。
割とよく飲み会というか、あの、ご飯に誘ってくれたりするんですけど、それをあの、正直ちょっと行きたくないっていう時もあるんですけど、断れないんですね。
はい。 うん。 あ、分かります。職場のね、うん、お友達って結構ずっといるような関係ですか？
うーん。 うーん、そうですね。あの、今部署も一緒で、一番関わることが多くて、そのその方個人と行くのが嫌とかではなくって
うん。 うん。 うん。 うんうん。
いつも割と何人か集まるんですね、4、5人とか。
あ、はいはいはい。あ、結構、じゃあ、沢山であの、遊びに行かれる感じですね。
うーん。 うんうん。 そうなんです。ま、普通にご飯食べに行くような感じではあるんですけど
うん。 うん。
なんかこうちょっと、あの、今日はその集まりが嫌とかっていうよりも、ちょっと今日は気が乗らないだったりとか
はい。 うんうんうん。
なんか、あの、あんまり頻繁だと、ちょっと疲れちゃうなって思う時とかがあって。
あ、ありますよね。うんうんうん。それはうん、なんか月に何回くらい行ってるとか、どのくらい頻繁にあるんですか？
うーん、そうなんです。うん。 うーんと、そうですね、月に1回とかくらいの話なんですけど。
うん。 うんうんうん。
なんか、その、よく集まるメンバーっていうのが
はい。
あの、ちょっと複雑という複雑っていうわけでもないんですけど。
うんうん。
大体4人なんですけど、そのうちのひとりは、私が前いた部署と同じ今その部署にいる人なんですね。
はい。うん。 あ、そうなんですね。じゃあ、今は、同じ部署ではないっていうことですか？
はい。 あ、そうなんです。で、もう1人が、もう今のその会社は退職されているんですけど、もともといたその部署で一緒だった人なんです。
うんうんうん。 あ、そうなんですね。うんうん。じゃあ、その、なんか飲み会とか、その集まりで久しぶりに会うみたいな感覚ですか？
はい。 うん。 うん。 あ、そうですそうです。で、もう一人が、その、一番こう、積極的にそういう会とかをセッティングしてくれるような方なんですけど、いま私と同じ部署にいるっていう方なんですけど
うんうんうん。 うん。 うんうんうん。そうなんですね。なんか、もしかしたら、あの、ちょっと先輩的な方々なんですか？それとも、同年代の同じ年頃の、お友達ですか？うん。
うん。 うん。 ああ。 うんと、先輩には当たるんですけど、年齢的には割と、みんなバラバラかもしれないです。私が真ん中くらいで。
うん。 あ。 ああ、そうなんですね。うんうんうんうん。
うん、そうなんですよ。いや、それが、あの、もう、ぜひちょっと聞いていただきたいんですけど、あの、問題というか、ちょっとややこしいのが、その、一番よく誘ってくれる方以外の3人っていうのが、同じ部署を経験してるんですけど
うん。 うん、どうされたんですか？うん。 うん。 はい。 うん。 うんうん、そうですね。うん。
はい、その、私がもともといたっていう、その部署が、割とこう、社内でちょっとパワハラ気質で有名な部署だったりしまして
うん。 うん。 ああ、そうなんですね。大変なところにいらっしゃったんですね。うん。
そうなんです。<laughs> 今、ちょその、私はその部署にはいないんですけど、やっぱりこの、経験してる3人だと、この部署の話だったりとか、今その部署にいる子も1人いるので、あの、聞いてほしいみたいな話とか、あんこう、「分かる」って言えるような話っていうのがいっぱいあるんですけど
うん。 はい。 うんうんうん。 うん。 はい。
でも、難しいのが、その、今私が同じ部署の子はその部署にいたことはないので
うん。 はい。 うーん。
なんか、こう、その、前の部署に今いる他の人とかもいるので、その話をあんまりしてしまうと、こう、あの、なんでしょう、知らなかったのに、こんな、あの人こんな一面があるんだよみたいな印象をその彼女に植え付けてしまうというか。
うーん。 うーん。 はいはい。 あ、そうですね。なんか、噂話みたいな悪口みたいな感じになるのが、やっぱり、ちょっと、気持ちが重くなってしまうっていうことですか？
うーん。 そお。 そうなんです。なので、結構、その、同じ職場で集まったら絶対仕事の話って共通の話題で盛り上がると思うんですけど。
うーん、うん。 うんうんうんうん、そうですね。
うん、そうなんです。なんか、そこに気を使いながら話さなきゃいけなかったりとかして。
うーん。 ああ、難しいですね。うーん。
うん、なんうん、その、そうなんです。なんあの、普通にみんなで集まったりご飯食べるの全然楽しいんですけど、そうやって、ちょっと、こう、関係性とかに気を使いながら話すのが、あの、疲れちゃうんですよね。
うん。 うんうんうん。 ああ、わかります。しかも、その中で、その、ね、部署が違うかった人たちの中で今一緒っていう人がその人だけっていうことですもんね。あの、ご自身にとって、うん、だと一番なんか、気を使わなきゃいけない立場にあるみたいなところですよね。
うん。 うん。 うん、そうなんです。 うんうん。 <laughs> いや、そうなんです。なんか、あの、いつも割とその4人は固定で、他の人が入ってきたり入ってこなかったりっていう感じで集まるんですけど。
うーん。 うん。 うんうんうん。
あの、今、その、ま私が前いた部署にいる子って、そのその職場は大変なので、そこの話がやっぱりしたいんですよ。
はい。 あ、そうなんですね。そうですよね。やっぱり、ほんとね、ちょっと、できればそういう飲み会とかで話してみんなに、あの、分かってもらってみたいなところありますもんね。
うーん、そうなんです。 うんうん。 うーん。そうなんです。でも、その、事情を知らない人を相手にしてしまうと、その、変な感じで悪口を広めるみたいなことにはなりたくないから、あの、その、今私が同じじ部署の人がいない、その、「もともと同じ部署だった3人だけでご飯行きませんか？」みたいな感じで誘ってくれたりするんですけど。
うーん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 あ、そうですよね。その方が、ま、気持ちは楽ですよね。うん。でもうん。
うん。 そうなんです。でも、そそれって、そう。事情的にはそういう事情なんですけど、その、呼ばれなかった彼女からしたら、なんか、こう、ちょっと、仲間外れじゃないですけど。
うん。 そうですね。もし、その3人で集まってるっていうのを聞いてしまったり、どこかでね、あの、分かったりとかしたら、多分嫌な気持ちにはなってしまいますよね。
うん。 うん。 うーん、ですよね。で、なんかそういうのが入ってくると、こう
うーん。 うん。
うーん、誘われてもなんかいすごく行きづらいけど、上手く断るのもできない、みたいな感じで、ちょっと困っていまして。
うん。 うーん。 そうですね。なんかしょっちゅう行かれてるね、あの、そういう飲み会とかだったら、こうなんか理由をつけてね、断るとかできそうですけど、月にいっかいって言ったら多分日程合わされてるんですよね？
うーん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんです。結構前もって聞いてくれるので
うん。 うんうんうん。
その、毎回何かの事情で断るとかも不自然だよなとか思ったりして。
うん。 ね、分かります。ちょっとね、なかなかその状況的に断るのも難しいし、みたいな3人でね、嫌な思いさせるのも嫌だしとか、ちょっと難しいですね。うーん。
うん。 うーん。 そうなんです。なんかちょっと、そう、困って困るというかなんか、ちょっとモヤモヤしながら、行ってしまったりとかするので
うん。 うん。 うーん、なんか、せっかく
いや、どうしたもんかなと。はい。
ね、せっかくの楽しい時間にね、なるはずが、そうやってね、あの、ちょっと気を遣ったり、大変だと思うので。でも、なんか事情を聞いていると嘘つくっていうのもなんか、またね、なんかちょっと難しそうなので、その3人の分かりあの、話をしたい方でちょっと相談とかされたことはあるんですか？
うーん。 うーん。 うんうん。 ああ、それが、したことないです、確かに。
うん。 あ、そうなんですね。なんかその、ほかのもう1人の人の気持ち考えると、ちょっとなかなか、あんまり悪口とかみたいに感じられても嫌だしっていう、ちょっと本音でそっちの3人で、ね、ちょっと相談できたらいいのになって思ったんですけど、その場を作るのも難しいということですかね？
うん。 うん。 うんうん。 うーん。 ああ、いいや、でもそうですね、確かにおっしゃっていただいた感じで、そっちの3人で、うーん、なんかこう、あの、話を合わせるとかじゃないですけど、こう感覚を合わせるっていうのは、やってみたことないですけど、やれば全然できそうな気がします。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 あ、そうですか？そっかそっか、なんかなかなかね、そういうのも難しいかもしれないけど、ちょっとそのご自身のお気持ちをあとの2人にね、お伝えして相談するっていうのは、で、もしできたらちょっと楽になれるのかなとは思ったんですけど、うん。
うん。 うん。 うん。ああ、確かに。いや、なんかこのグループ関係のちょっとした微妙な摩擦って、なんかこう、子供の頃に経験して、大人になってそれを経験するってあんまりなかったので
うん。 うん。 うん。 ああ、そうですね。うんうん。
ね、うんうん、なんかこの微妙な感じをどうしたらいいんだろうとか思って、しかも、人に言うほどじゃないしなみたいに思ってたんですけど。
うん。 あ、そうだったんですね。うんうん、確かになんか、自分で解決できるかなって思われたんですね。
そうですね。うんうん。 うーん、そうなんです。でも全然そうですね。その3人の方でちょっと話聞いてみたりとかして
うん、ううん。ね。 うん。 うん。 あん、うん、ちょっと相談してね、どういうあの風にあの付き合っていったらいいかなとかね、あの、そういう悪口は、ゆちょっと控えた方がいいのかなとか、でも話したいからじゃあちょっと減らすけど話しするとか、そういうね、相談がもしできればいいのになって思いました。うーん。
まあ、とうんうん。 うーん。 うん。 うーん。 うーん、確かに。いや、なんかすごく簡単というかシンプルな話なんですけど、なんか自分ではちょっと思いつかなくって、あの
うん。 うん。 あ、そうですか？うんうん。
そうなんです。なんかもう全部行かないのがいいんじゃないとか思っちゃってたんですけど。
あ、そうですね。でもなんかどうしてもね、そ、ホントになんかそれがストレスでちょっと嫌だなって思ったら、まあ、ん、<swallows> たまにね、お断りするのとかはありかなって思うんですけど、断るってね、なかなかそれも難しいと思うので、やっぱりね、体調がちょっと悪いからみたいに、まあ、してちょっと逃げるっていうのも一つの手かなとは思いますけれども。うーん。
うーん。 うん。 あ、はい。 うーん。 ううん、そうですよね。いや、本当もし、あの、どうしてもちょっとなって思った時とかは、ちょっと自分じゃどうしようもないことを理由にして、ちょっと逃げてみます。
うん。 うん。 うんうんうん。 <laughs> そうですね。あんまりね、それで余計ストレス感じないように、でも、あのせっかくのね、楽しい飲み会になり得るような会なんだとしたら、そういう時間も大事にできるようにちょっとあの、いろいろ工夫してみられてはどうかなって思いました。
<giggles> うーん。 うん。 いや、ほんとにありがとうございます。いや、すごくあのシンプルですし、やってみたいと思います。ちょっとスッキリしました。ありがとうございました。
うん。 うん。 いえ、こちらこそありがとうございました。